Thần tượng về th thể hình thì mình không có, nhưng nh nhưng mà thần tượng về ca nhạc thì có. Bởi vì mình cũng cũng thích ca nhạc. Đúng rồi.
Kiểu ừ. Ừm. Ca nhạc à? Ca nhạc. À. Ơ, sao lại ca nh ờ.
Và và nó cũng như những cái những cái bài hát mà nó nó truyền động lực. Những cái bài hát mà mang tính tích cực giống đúng rồi.
À! Bài hát à? À, ừ, đúng rồi. Thế thì nói đến tập gym thì lộn thì cũng phải nói đến, gọi là, cái cái nhạc để nghe để tập ấy nhỉ, đúng không? Ờ. Nếu nếu mà nếu mà ơ, thế thì giả sử mà khi mà bạn cảm thấy chán hoặc là mất động lực ấy, thì bạn có cách nào để bạn vực dậy cái cái cái cái đấy không?
Ừm.
Kiểu ờ.
Chán hoặc mất động lực, thì đầu tiên là mình phải nghỉ ngơi đã, nghỉ ngơi nó đem lại cho mình cái năng lượng, nó nó hồi phục cái năng lượng cho mình. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu nạp lại cái cái cái động lực, ừm, bằng, ừm, bằng việc, ừm, mình sẽ hỏi xem là mình có sai ở đâu không, có có chỗ nào mà nó nó khiến cho mình mà chưa phát triển được được, ừ, được không, và mình sẽ sửa dần. Thôi, trước hết là phải nghỉ ngơi đã.
À! À. Ờ, nghe thú vị đấy nhỉ! Ờ.